अ, मैं अगर अपनी बात करूँ तो एक समस्या हो रही है। मतलब हालाँकि होती तो मेरे हिसाब से सभी को है पर मुझे अब ये इतनी बढ़ गयी है कि संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया है। क्या हो रहा है कि मुझे पता है मेरी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं या ऐसा मतलब मुझे मैं वैसे भी घर का बड़ा बेटा हूँ परंतु, मैं जो है इतना ज़्यादा मतलब भुलक्कड़ हो गया हूँ या फ़िर इतना बेवकूफ़ी से जो है कदम ले रहा हूँ कि मुझे शौक़ और ज़िम्मेदारियों में जो है वो संतुलन बन ही नहीं पा रहा मैं आपको यदि एक उदाहरण के साथ समझाऊँ तो
हुँ। हुँ। हुँ।
अभी, कुछ दिनों की बात है। अ, मेरी माताजी ने मेरे से कहा था कि बेटा अ, घर के लिए जो है वो झाड़ू ले आना, झाड़ू ख़राब हो गयी है। उन्होंने मुझे ये बोल के भेजा और उसी समय अ, मेरी तनख़्वाह आयी थी और आप मानेंगी नहीं कि मैंने अपनी तनख़्वाह अपने दोस्तों के साथ जो है वो पार्टी करने में और, मतलब फ़ालतू चीज़ ख़रीदने में मतलब मेरा फ़ोन अच्छा भला सही चल रहा था, ठीक था। कोई उसको ज़रूरत नहीं थी बदलने की। परंतु फ़िर भी पता नहीं कैसे दोस्तों के कहे में या फ़िर ख़ुद की जो है बुद्धि का उस उपयोग ना करने की वजह से मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी कि मैंने जाकर जो है वो, दुकान से जो है नया फ़ोन ख़रीद लिया। जब कि मेरा फ़ोन सही है ना टूटा है ना कोई उसमें दिक़्क़त है ना वो चटका हुआ है बिल्कुल वो सही से चलता है। एकदम सही से आवाज़ आती है उसमें। फ़िर भी मैंने अपनी जो है आधी से ज़्यादा सैलरी उसमें जो है ख़र्च कर दी और उसके बाद भी जो बची हुई तनख़्वाह में से मैंने उन्हें उस फ़ोन की पार्टी दी। तो वो सब लोग कहने लग गए कि, "चल, चल आज तो तूने फ़ोन लिया है और तू पार्टी दे।" और ऐसे बोल के ये एक बार नहीं हुआ। पिछले महीने भी ये तो इस महीने की है। इससे पिछले महीने पे भी जो है क्या हुआ था कि ऐसा ही कुछ मैंने बेवकूफ़ी करी थी। ना चाहते हुए भी मतलब ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी और मैं शौक़-शौक़ में जो है वो ज़िम्मेदारियाँ बिल्कुल भूल के कपड़े मेरे पास पर्याप्त थे। और मैं फ़िर भी जाके तक़रीबन 9 से 10 हज़ार के जो है वो कपड़े ख़रीद लाया। और वो भी अभी पड़े हुए हैं मैंने उनको एक बार भी नहीं पहना है। और ये सब चीज़ें जो हैं वो मुझे आज समझ आ रही हैं क्योंकि अभी कुछ समय पहले जो है पैसों की काफ़ी तंगी थी। तो उस चक्कर से मुझे ये चीज़ पता लगी कि मैं कितनी बड़ी जो है ग़लती कर रहा हूँ। तो मैं ये आपसे ये कुछ जानना चाहता हूँ। क्या आप कुछ बता सकते हैं? ऐसा कि मैं जो है वो संतुलन कैसे लाऊँ इन दोनों के बीच?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
जी, बिल्कुल। मैं आपकी बात को समझ रही हूँ कि कैसे शो को ज़िम्मेदारी का संतुलन बनाना आज के समय में मुश्किल है। लेकिन आप चिंता मत करिए आपकी समस्या का हल ज़रूर निकलेगा। लेकिन मुझे उससे पहले कुछ प्रश्न के उत्तर चाहिए आपसे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके जीवन में इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदाबी जिम्मेदारी क्या है?
हुँ। हुँ, हुँ। जी, अभी तो अगर मैं बात करूँ की अभी के समय में सबसे ज़्यादा जो है वो की जो सुबह के समय या किसी भी समय जो ये है कि मैं भूल जाता हूँ की मेरे को किस चीज़ पे ध्यान देना है और किस पे नहीं देना।
हुँ। हुँ, हुँ। ठीक है।
मतलब ये होता है कि मुझे याद है। जैसे अभी मैं सुबह चला मैंने मतलब कदम बढाए, मैं बाहर निकला तो मुझे सुबह अच्छी तरीके से याद है कि माँ ने क्या कहा है? क्या चीज़ लानी है, क्या चीज़ पे जो है विकल्प लेना है, किस कैसे करना है? ठीक है, मुझे पता है। परंतु जब मैं दफ्तर पहुँचता हूँ, 2-4 दोस्तों से मिलता हूँ, उन लोग वो लोग बोलते हैं कि भाई आज यहाँ चलना है शाम को या या तो फिर यहाँ चलना है। मैं बिल्कुल ही मतलब मेरा जो मस्तिष्क है वो पूरा जो एक तरफ से एक तरह से सफेद हो जाता है बिल्कुल एकदम। चीज़ उससे उड़ जाती है कि अ, माँ ने कुछ कहा था और ऐसा कुछ करना था। ये सब बिल्कुल एकदम ख़त्म हो जाता है।
हुँ। जी। हुँ। हम्म, ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या आपको लगता है कि आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो आपके शौक को कहीं न कहीं दबा रही है?
जी, अ ऐसा मतलब कह सकते हैं परंतु मैं आपको सच कहूँ तो, मेरा अभी तक क्या शौक है वो मुझे अभी तक ठीक से नहीं पता है। हाँ, मुझे गेम्स खेलना ज बहुत पसंद है। परंतु दिक्कत क्या है कि आधे से ज़्यादा जो खर्च हो रहा है या जो संतुलन बिगड़ रहा है वो ये मेरे जो मित्र हैं इनके कारण बिगड़ रहा है। क्योंकि कभी-कभी मेरा जो शौक की अगर मैं बात करूँ तो मैं महीने दर महीने में जाता हूँ खेलने, परंतु मेरे दोस्तों के चक्कर में मेरे मित्रगण के चक्कर में मुझे हर दिन जाना पड़ता है। और इस चक्कर में जो है वो संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि घर की जो घर की जो आवश्यकता वाली चीज़ें हैं जिससे घर चलता है, माँ-पिताजी दोनों मेरे को बोलते रह जाते हैं और बोल-बोल के थक जाते हैं और वो काम मैं कर ही नहीं पाता।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने जैसे बोला कि आप अ, मतलब महीने में 1 बार ही जाते हैं। तो अब आप दोस्तों के साथ कितने समय के लिए आप अपने शौक को टाइम देते हो?
हुँ। दोस्तों के साथ जी, तकरीबन हम अ, अपने दफ्तर से शाम में 5 बजे छूट जाते हैं और 5 बजे से लेके रात को 9 बजे तक मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। और इस बीच अ, क्या मैं कई बारी तो ऐसा भी होता है कई बार 9 बजे कई बारी और हाँ, यदि हम शुक्रवार को मिल रहे हैं तो अगली सुबह ही मेरा घर आना जो होता है, काफ़ी माता-पिता काफ़ी गुस्सा भी करते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है रात-भर बाहर घूमने का या ऐसा कुछ। तो ये जो है दिक्कतें होती हैं।
हुँ। अच्छा। हुँ। ठीक है, तो आपने ये जो समस्या है इस पे घर प घर पर किसी और की मदद आपको लगता है कि आपको मिलती है इस चीज़ को लेकर?
जी, अभी हाल-फिलहाल में तो नहीं मिलती क्योंकि मेरी हरकत ही ऐसी है की अ, मदद का मतलब हमेशा मुझे डाँट ही मिलती है और कुछ ख़ास जो है मेरे को ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, एक बारी मैंने जो है अ, काम किया था मतलब वो मेरे 2-3 मित्र जो थे वो ऑफिस आए नहीं थे तो उस चक्कर से जो माँ ने मुझे कहा था की ये सब ये ज़िम्मेदारी से तुम्हें दे रही हूँ ये चीज़ कर देना, शाम को ले आना। तो उस दिन मैंने वो चीज़ करी थी वो नहीं आए थे, तब थोड़ा जो है मेरे को सराहना मिली थी की हाँ, ठीक है तुमने बहुत अच्छा किया ऐसे ही चलो ऐसे ही हम चाहते हैं हमारा बच्चा ऐसे ही रहे। तो ये उस समय की बात है, उसके बाद अभी तक ऐसा कुछ नहीं।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। ठीक है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब आपका कोई शौक़ पूरा ना हुआ हो, तो उससे आपको निराशा हो गई हो?
हाँ, एक एक बार कह सकते हैं कि अ, काफ़ी मेरा मन था 1 नयी जो है गेम आयी थी, मुझे अपने जो है वो अ, कंप्यूटर में लगा के खेलनी थी वो गेम तकरीबन जो है साढ़े 10,000 की उसकी 1 सीडी थी और मेरा काफ़ी मन था उसे खेलने का, खरीदने का और मैंने अपनी माताजी से बात करी तब उन्होंने, बोला कि क्या ज़रूरत है इतनी महँगी जो है खेल गेम ख़रीदने की कोई ये कोई इस बात का तर्क नहीं दिखता या मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि अगर तुम इसको नहीं खेलोगे तो तुम तुम मतलब क्या नाम है निराश हो जाओगे या तबीयत ख़राब हो जाएगी या स्वास्थ्य ख़राब होगा उन्होंने ऐसी ऐसी बात जो है वो मुझे बोली। तो ये ये, एक बात जो थी वो मुझे कहीं न कहीं अच्छी नहीं लगी।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपकी समस्या को समझ चुकी हूँ लेकिन मैं लास्ट बात आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका शौक़ घर या बाहर करना होता है?
अ, जी अगर मैं सही बताऊँ तो, वैसे मुझे सिर्फ़ ये पसंद है कि मैं काम पे से घर आऊँ और
हुँ।
अपना जो भी शौक है वो घर में करूँ। मतलब गेम खेलूँ तो घर में खेलूँ बैठ के अकेले मतलब एकांत में। परंतु कई बारी ऐसा भी होता है कि दोस्त-यार जो हैं वो चुनौती दे देते हैं कि आजा आज तो हम तुझे हरा के दिखाएँगे। और फिर वो बात जो है मेरे मस्तिष्क पे या मतलब मेरे दिल पे इतनी ज़्यादा लगती है कि तब मुझे लगता है कि अब तो यार! इज़्ज़त की बात हो गई। आज तो इनके साथ जो है वो खेलना ही पड़ेगा कैसे भी करके। तो फिर उस उस जो गतिविधि या उस परिस्थिति में मुझे बाहर ही जो है वो जाना पड़ता है।
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। ठीक है। तो मैं आपकी बात को समझ चुकी हूँ। और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कि आम है। क्योंकि हम शौक के चक्कर में कभी-कभी हम ज़िम्मेदारियों को भूल जाते हैं। तो मैं इस चीज़ में आपको यही बोलूँगी कि सबसे पहले तो ना आपको अपनी प्राथमिकताएँ स्पष्ट करनी ज़रूरी हैं। पहले आप ये समझें कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ कौन-सी हैं और शौक कौन-से हैं? जब ये चीज़ें साफ़ हो जाएँगी तब आपका संतुलन बनाना भी आसान हो जाएगा कि आपको कैसे संतुलन बना के चलना है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि देखो शौक होना भी ज़िन्दगी में ज़रूरी होते हैं। और शौक को कभी भी फ़ालतू समय से जोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि श अ, मैं अगर ये बोलूँ कि शौक जो होता है ना वो समय की बर्बादी नहीं होते बल्कि एक अ, कहीं न कहीं मानसिक सेहत के लिए भी ज़रूरी होते हैं वो। तो मुझे ये है कि आप अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाओ लेकिन आप अ, तब बनाओ जब आपको लगा हो कि हाँ, बस अब ये फ्री टाइम है, बस थोड़ा-सा समय उसको देना है। लेकिन अगर जहाँ बात आती है कि ज़िम्मेदारियों की और शौक की, तो सबसे पहले जिसको अगर आपने प्राथमिकताएँ देनी है तो आप उसको ज़िम्मेदारी को दो। क्योंकि आपको पता है कि शौक तो मैं फिर भी कर लूँगा, लेकिन अभी जो मेरी ज़िम्मेदारी है, मुझे ये ना हो कि मुझे आगे जाकर उस चीज़ को लेकर पछतावा हो उस चीज़ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको छोटे समय से शुरुआत करनी चाहिए। अ, रोज़ घंटों निकाल कर ज़रूरी नहीं होता कि आप घंटे निकाल सको। तो कहीं न कहीं 15-20 मिनट भी बहुत काफ़ी होते हैं अगर आप उस समय पूरी ईमानदारी से अगर उस चीज़ को दोगे तो आपकी जो ज़िम्मेदारी और शौक का जो संतुलन है आप वो बना पाओगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको समय प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप दिन की योजना पहले से ही बना लोगे या फिर कहीं पे लिख लोगे, तब क्या होगा जो आपका काम होगा ना वो अपने आप ही समय पर तय हो जाएगा कि कैसे मुझे कितना काम करना है। तब शौक के लिए जगह अप आप अपने आप निकाल पाओगे कि हाँ, अब मुझे ये वाला समय सिर्फ़ शौक के लिए देना है और वो सिर्फ़ उतना ही समय देना है, मुझे आगे जाना ही नहीं है। तभी कहते हैं ना कि कभी-कभी अपने आप पे कंट्रोल आना होना भी चाहिए तो उस चाइल्ड पे। और साथ ही साथ मैं ये बोलूँगी गिल्ट भी महसूस कभी ना करना चाहिए। क्योंकि देखो अपने लिए समय निकालना मेरे हिसाब से तो स्वार्थ नहीं होता है। क्योंकि जब आप खुश होगे, संतुलित होगे तब भी आप अपनी ज़िम्मेदारियों को भी तो बेहतर तरीके से समझ पाओगे ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ठीक है, अ अपनी अ, उस चीज़ को गिल्ट में मत लेके जाओ कि मैंने शौक पे सारा अब समय बर्बाद कर दिया। एक खुशी होना भी जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। बस ये है कि आप थोड़ा-सा अ, जिसे कहते हैं ना एक समय प्र प्रबंधन कर लीजिए। और साथ ही साथ परिवार से संवाद करना ना छोड़ें। क्योंकि अगर आपने अपने परिवार को अपने शौक के बारे में बताएँ, और देखना कहीं न कहीं वो समझेंगे भी और आपको सहयोग भी मिलेगा उस चीज़ को लेकर। और कहीं न कहीं आप ये भी समझ पाओगे कि अब मुझे मेरे परिवार की तरफ से सपोर्ट मिल रही है। तो उस समय पर आपको खुद को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होने लग जाएगा कि हाँ, मेरी भी ज़िम्मेदारियाँ है किस चीज़ को लेकर। और शौक को ज़िम्मेदारियों से जोड़ने की कभी न कभी आप कोशिश करके देखना। जैसे कि अगर आपको अ, पढ़ना पसंद है और घर की ज़िम्मेदारी भी है तो बच्चों के साथ पढ़ना शुरू करें। तो इससे क्या होता है ना कि अब जैसे कि अगर आपका ऑफ़िस है, जैसे आपने बोला और आपकी जो गेम्स हैं, है ना? तो उससे क्या होता है कि आप ऑफ़िस को भी टाइम दे पाओगे और अपनी गेम्स को भी टाइम दे पाओगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना अ, परफ़ेक्शन की भी ज़िद छोड़नी चाहिए क्योंकि अ, ऐसा आपको लगता है कि मैं ज़िम्मेदार नहीं बन पा रहा अपने शौक के चक्कर में। देखो हर इंसान ना कभी भी ज़िन्दगी में परफ़ेक्ट नहीं बन सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन सब कुछ सही हो, ये ज़रूरी नहीं होगा। कभी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होगी तो कभी-कभी शौक भी ज़्यादा होगा। तो इस समय में आपको कुछ नहीं। आपको मतलब ये है कि हाँ, ठीक है 1 दिन ऐसा हो गया तो ठीक है कोई बात नहीं हम अगले दिन से सही करेंगे। लेकिन उस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना कि मैं मैं तो कर ही नहीं सकता या मेरे से होगा नहीं। और रही बात अपना खुद को समय देना भी एक आत्मसम्मान की तरह होता है। तो मेरे हिसाब से आपको शौक और ज़िम्मेदारियों का संतुलन अ, आपको पता लगना चाहिए कि कैसे आपको अपना खुद को समय भी देना है और अपनी ज़िम्मेदारियों को भी पूरा करना है।
उ, हुँ। ठीक है। हुँ। हुँ।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 जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल अ, काफ़ी आपने जो है हद तक और मतलब एकदम ही आपने बहुत ही बारीकी से जो है मेरी जो है समस्या और इतनी सटीकता से सुलझाई है। मैं नियंत्रण ही इन चीज़ों पे जो है वो प्रयास करूँगा और अमल करूँगा कि इस चीज़ को जो है मैं अच्छी तरीक़े से जो है निभा पाऊँ, जिससे कि इस चीज़ में जो है वो संतुलन बना रहे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरी समस्या सुलझाने के लिए।
हुँ। जी, धन्यवाद।